คือเราไม่คิดเลยอะค่ะ เรารู้ว่าเรา คือเราเลือกคณะที่เราอยากได้อะเป็นอันดับ 2 นะคะ เรา ก็พอเรา เปิดจดหมายแจ้งผลการสอบมา เราก็ตกใจว่า เราติด อันดับ 1 เราก็ ใจก็ ใจหนึ่งก็ดีใจ ใจหนึ่งก็คิดว่า อุ๊ย อันดับ 1 เราก็ไม่ ค่อย ได้อยากเรียนเลยอะ แต่ดันติดอันดับ อันดับ 1 อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ ตอนนั้น ก็แบบดีใจแบบน้ำตาไหลเลยนะคะ แบบตื้นตันว่า เออ ความพยายามของเรามันสำเร็จแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อืม อืม โอ๊ย ดี ดีใจ ด้วย ค่ะ เออ อ๋อ อ๋อ <chuckles> อ๋อ แสดงว่า จริง ๆ แล้วคุณเลือก อยาก อยากจะเรียนอันดับ 2 แต่คุณน่ะ เอ่อ สอบติดอันดับ 1 อย่างงี้คุณก็ได้เรียนอันดับ 1 ไม่ได้เรียนอันดับ 2 สิคะ ใช่ไหมคะ หรือยังไงคะ?
ถูกต้องค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะตอนนั้น สมัยนั้นรู้สึกเขาจะให้เลือก อ่า จำไม่ได้ว่า 3 หรือ 5 อันดับนะคะ ทีนี้เนี่ย คณะ ที่เราอยากเรียนเนี่ย คือด้วยความที่ มัน ไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วเนาะ เพราะเขาให้ ให้เลือกแบบเป็น เป็นอันดับเยอะอะ เราก็ อ่า เราก็เลยเอาที่เราอยากได้ไว้อันดับ 2 ทีนี้ อา ที่ เรา รู้สึกว่า เออ เราพอเรียนได้อะ เรา พอดีว่าคะแนนเขามี ค คะแนนสูงกว่า เขาบอกว่า จะ ต้อง ให้เลื่อน ให้เลือกลำดับ ลำดับตามคะแนนสอบ อะไรเงี้ย ถ้าคะแนนสอบคณะไหนสูงสุดก็ต้องเอาไว้อันดับ 1 เราก็เลยเลือกคณะที่เราไม่ได้อยากเรียนเนาะไว้อันดับ 1 ซึ่ง ใช่ เพราะคะแนนก็สูงกว่าอันดับ 2 ที่เอา ที่เราเลือก เราก็เลย <chuckles> จริง ๆ เราอยากจะเอาอันดับ 2 ของเราไว้ อันดับ หนึ่ง แต่ทีนี้เราไม่มีคณะอื่นแล้วนะคะ พอเรามาดู เฮ่ย อันนี้มัน มันต้องเป็นอันดับ 1 นี่ แบบเหมือนกับว่า คะแนนมันเยอะกว่าเนาะ เราก็เลยไปแปะไว้ข้างบน เราก็ไม่คิดว่า เราจะติดอันดับ 1 แต่ก็ ก็ไม่เป็นไร ติดแล้วก็ต้องเรียนอะนะคะ <chuckles> แบบนั้น
อืม อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อ๋อ อ๋อ อืม เพราะว่าคะแนนมันสูงกว่า อืม อือ เข้า ใจเลย อืม อือฮึ อ๋อ ถ้า ถ้าสละสิทธิ์นี่ก็ไม่ ไม่สามารถเรียนอันดับ 2 ได้อยู่ดีเนาะ ก็ต้องเรียนอันดับ หนึ่ง ล แล้วตอนนั้นน่ะค่ะ ถามหน่อยได้ไหมคะว่า ตอนที่เลือกเรียนอันดับ 1 อะ กับอันดับ 2 เออ มัน มันคณะอะไรบ้างเหรอคะ?
ถูกต้องค่ะ ไม่ได้ ไม่ได้เลย อือฮึ ก็อันดับ 2 จะเป็นคณะรัฐศาสตร์นะคะ อันดับ 1 จะเป็น คณะ เศรษฐศาสตร์
อือฮึ อืม โอเคค่ะ มหาวิทยาลัย เอ่อ ชื่อดังของเมืองไทยไหมคะ หรือยังไงคะ?
ค่ะ ค่ะ อันดับ อันดับ 2 เป็นธรรมศาสตร์ อันดับ 1 เป็นจุฬาค่ะ